Ouais.
Parce que je suis pas trop, heu, de base, moi, je suis pas trop travailler en groupe et ouais, non pour le coup. Je pense que c'est c'est ce que j'ai appris dans les dans les jeux, ouais.
Ah ouais. Ouais. Ah j'avoue. Ouais. Ouais, tu avoues encore, mmh, heu, encore, pareil, niveau sport, c'est la même chose ouais, avec des sports de groupe et tout, tu dois apprendre, heu
Ouais, j'ai jamais fait d enfin, si, j'ai j'ai j'allais dire: «J'ai jamais fait de sport de groupe». J'ai fait du rugby à un moment mais j'en ai fait très peu, mais heu, moi, après tous les sports que j'ai fait c'est des sports indiv heu, c'est des sports individuels, quoi, donc heu, je faisais j'ai fait de la course, de la natation, du tir, de l'escrime, c'est du sport individuel, donc heu
Mmh, ouais. Ouais. Natation, ouais. Ouais. Ouais, pareil, moi, j'ai toujours fait plus de sport individuel. Ouais j'ai fait foot, heu, rugby, basketball, football américain, ces trucs-là. Heu, mais heu, ouais, je dis ce ouais <blows air> moi moi c'est pareil, j'ai je suis resté vraiment sur les sports individuels, ouais. Tu as fait combien de temps le pé pentathlon?
Heu, <blows air> 5 ans sûrement.
Mmh, ouais.
4 ans, 5 ans, un truc comme ça.
Ouais. Ouais. Ouais, j'en ai parlé avec Bliton, il va lui aussi il va passer un permis, heu, comment? Un permis pour pouvoir avoir, heu, faire du tir un truc comme ça. Heu, en plus de faire du tir, heu, j enfin, je sais plus, ouais, je je
Mais le enfin le le oui, non, enfin, parce que le permis pour faire du tir, quand tu fais du pentathlon, tu as pas tu as même pas besoin de permis en fait, pour faire du tir.
Non, non, lui c'est pour, heu, qu'il puisse garder le pis p pou pour pour qu'il puisse garder les les armes en sa possession et un truc comme ça en plus de du sport, mais je sais plus c'est quoi.
C'est, heu Mais c'est bizarre parce que le le tir au pistolet en fait c'est des carabines, heu, enfin c'est ou pistolet ou carabine à à plomb, mais pour le coup il y a pas de permis, donc heu
Ah c'est à plomb? Ah c'est à plomb! Ah! Ah oui, moi je veux faire les ah ouais. Non, non, lui on nous, on parlait des balles, heu, vraiment
Ah oui, c'est à plomb hein, c'est pas à balle, hein. Il y a auc il y a aucun il y a aucun sport, heu, il y a aucun sport, heu, ouais, que tu peux faire en club où tu tires avec des balles, en fait. C'est sinon c'est du tir littéral, enfin c'est du tir littéral en salle de tir, quoi, en stand de tir.
Ah ouais, je savais même pas. Ah moi c'est le san en salle de tir que je veux. Ouais, c'est le stand de tir que je veux faire. Ouais, parce que tu sais j'avais vu les JO là, le turc, heu, et c'est tout ça, c'est c'est ouais c'est du plomb, du coup? Ah ouais. Ouais, comme les carabines à plomb?
C'est du plomb, hein. C'est du plomb, hein. Ils tirent jamais à balles réelles, hein.
Ah ouais, OK. Ouais, et tu as jamais voulu faire du s?
Tu as tu as pas besoin de toute façon de tirer à balles réelles. Tu sais, la carabine à plomb pour tirer sur un morceau de carton, ça suffit largement.
Ouais, tu as déjà fait du tir en stand?

Ouais, ouais, RPA, je précisais lequel. C'est c'est celui-là qui permet de répéter les mêmes actions, parce que tu as ouais.
Oui, mais de toute façon, un bot, il répète tout le temps les mêmes actions aussi. C'est, heu
Heu, au ouais, par contre tu les as enfin, c'est c'est prédéfini, ouais, enfin le ouais, ah, c'est
Heu, c'est pas forcément préd enfin si, c'est prédéfini par rapport à l'environnement dans lequel il va se trouver, c'est-à-dire que si si tu lui dis: «Heu, tu es dans telle zone, tu fais tel truc. Si tu es dans telle zone, tu fais une au un autre truc», tu vois?
Ouais. Non, ouais Ouais, là, c'est par apprentissage du comportement d'un usa d'un d'un usager. C'est tu attends telle seconde, il a il agit telle seconde. Ben, c'est pour ça, en fait, moi, je voulais juste, heu, cibler, heu, sur ça mais ouais, c'est
Après, non, mais de toute façon, ça reste un bot et c'est complètement pas autorisé. C'est le meilleur moyen de se faire ban le compte, ça.
Ah oui, ouais. Ouais, moi, je connais pas, moi, les jeux vidéos.
Bah, ouais, de toute façon, hein, tu joues contre d'autres joueurs, hein. Les joueurs ils ont aucun intérêt à jouer contre d'autres bots, hein contre des bots, hein? Donc, ils veulent pas jouer contre ça, hein
Ouais ouais ouais, c'est ça, c'est chiant tu ...tu imagines, tu vas passer ta vie sur un jeu. C'est c'est du temps de perdu. Ouais, c'est pour ça, heu, c'est pour ça, moi même j'ai heu
parce qu'il y a pat de toute façon, maintenant, à partir du moment enfin Bah, heu, oui, bah, si tu as pas non tu as pas non plus à passer, heu, ta vie dessus, je veux dire.
Non non non non non, surtout sur non, non, ouais sur un sur un MMO, je veux dire, si tu veux, enfin. Ouais, c'est pour ça que j'y enfin c'est c'est ouais, c'est «chronophage,» entre guillemets si on si on veut avoir un certain niveau, ouais.
Oui, par contre, c'est chronophage, ouais.
Heu
Non, mais c'est de c'est là que tu vois la différence entre les
Ouais, les jeux Call of
entre les joueurs qui ont du temps, les joueurs qui ont pas de temps et après ça
Ah oui, ouais ouais ouais. Ouais, limite, Fortnite, des trucs comme ça c'est je sais pas si ...je sais pas s ouais, moi non plus je sais pas quoi. Je parle de ça, mais en fait, j'en sais rien du tout.
Oui, enfin, moi, j'ai jamais joué à Fortnite, pour le coup, donc heu

Ah ouais! Ah ouais, moi, toutes les armures, je me rappelle sur Guild Wars 1, c'était il fallait les les créer, heu, grâce aux marchands, mais s
Parce que? Mais sur Guild, ouais Guild Wars, ça fonctionne pas pareil, ouais. Guild Wars, tu pouvais acheter les armures, ouais.
Ah, c'est pour ça. Ah oui, ouais, c'était que de l'achat quasiment tu ou non, du dropage aussi, c'est vrai que tu pouvais droper aussi, ouais.
Tu avais du drop, mais elles étaient pas liées, en fait, de souvenir.
Heu, ouais, je sais plus.
C'est-à-dire que si tu tu la dropais, tu pouvais l'échanger.
Oui, exact. Ou j
Alors que sur, heu, alors que sur WoW, tu peux pas l'échanger en fait, c'est c'est toi qui la drop, c'est toi qui peux la porter. À part certaines pièces, heu.
Ah! Mmh mh.
Il y a quelques pièces où tu peux, heu, échanger, mais quatre-vingt-dix pour cent des pièces, elles vont tu peux pas.
Ou ou à la limite, il fallait Je crois que, dès que tu la portais, elle était liée à toi, un truc comme ça, mais oui, quelque chose comme, dans ce genre là. Ce genre ouais.
Ouais, c'est ça, dès que tu la portais, elle était liée à toi sur Guild Wars, je crois, alors que sur, heu, sur WoW voilà, sur WoW, tu as même pas besoin de la porter, en fait. À partir du moment où elle arrivait dans ton sac, en fait, tu pouvais pas la l'échanger, après.
Et tu pouvais la vendre avant, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, il y a un sûrement dû avoir ça pour d'autres choses, mais je me rappelle même plus. Tu tu faisais des trucs chez les forgerons? Non, attends, il y avait pas de forgeron. Non, ça c'était sur Aion. <chuckles>
Oui, c'était non, mais sur WoW, tu avais des forgerons, aussi. Bah, après, c'est des métiers, quoi. Tu sais, tu avais forgeron, alchimiste, heu, couturier, les trucs comme ça, quoi, donc ça dépendait de ta classe, et tout ce que tu allais faire.
Ouais. Ah, tu pouvais de tu pouvais devenir un forgeron ou tu il fallait que tu ailles chez le forgeron? Parce moi, je fe fallait que j'aille chez le
Non non, tu te tu étais forgeron.
Ah! Ah ouais, putain, moi j'ai pas joué.
Tu es forgeron, tu avais des recettes, mais après le truc, c'est que les recettes, elles sont pas très, hem, comment dire? Bah je crois qu'ils l'ont i ils l'ont modifié récemment, mais j'ai pas joué à la dernière extension parce qu'elle m'intéressait pas.
Ah si j'ai vu j'ai vu ça sur Aion, ouais.